Bener, bener banget, gurih gitu, soalnya kan kita pakai daun pisang ya, masaknya ya. Jadi, enak banget ada rasa-rasa daun pisangnya juga.
<chuckles> Heeh heeh. Heeh heeh. Iya, betul. Mhm mhm, <chuckles> betul betul, enak banget, serius.
Mhm mhm, kalau dari Kakak ini kira-kira ada makanan yang pasti selalu ada nggak?
Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh, kalau pasti selalu ada tuh kayaknya, eee, kalau misalnya lebaran kali ya, Kak, kalau perayaan keluarga, itu, opor sih, Kak, kayaknya semua orang ya, semua keluarga ini, eee, kayak harus ada banget gitu, opor, gitu. Nah heeh, aku tuh nggak tau ya, tuh, eee, budaya dari mana gitu, kenapa kok 1 Indonesia, bisa sama, gitu kan, ada opor, terus kayak rendang gitu, padahal kan, eee, iya, kita beda budaya ya, Kak, ya, apakah itu <chuckles> apakah itu budaya dari Arab atau gimana, aku juga nggak tahu, apa kayak maksudnya mereka kapan sih janjiannya, gitu kan, untuk nentuin kalau lebaran tuh opor, gitu kan. Nah <chuckles> iya iya, terus kan selalu ada terus kayak, eee, sayur manisa, tau nggak sih, Kak?
Eee, heeh. M Oh, oke. Mhm. Bener bener. <laughs> Betul betul. Wah. Betul betul. <laughs> Mhm mhm. Bener bener bener. <laughs> Betul, bener banget. Ah, tahu tahu, mhm.
Heeh heeh, iya, itu. Tapi kayak, eee, aku biasanya, eee, suk nggak suka, nggak terlalu suka makanan itu, karena menurut aku, kayak rasanya jadul banget gitu, Kak. <chuckles> Jadi, aku
Heeh, mhm. Iya, rasa jadul, itu, hmm, bener, rasa jadul.
<chuckles> Iya, betul rasa jadul, kayak sebagai anak muda tuh kan terbiasanya tuh, kayak makan instan ya, kayak pizza, ayam, gitu. Jadi, kalau makan itu kayak, rasa jadul, gitu kan. Jadi <chuckles> jadi biasanya aku oh iya, makan lontong kalau biasanya kan, eee, kupat ya, kupat itu heeh. Nah, berarti Kakak kalau lebaran itu apakah ketupatnya diganti buras atau tetep ada ketupat dan buras?
Oh, benar sih, mhm mhm. <laughs> Oke, benar benar benar. Heeh.

Nah oh, heeh heeh, nah itu ada sih temen aku yang kayak, Kakak ya. Jadi kayak, eee, saudara itu kayak ngumpul banget, eee, mayoritas di 1 kota, nah dia tuh karena emang nggak ada pulang tempat pulang mudik itu biasanya kayak, eee, apa ya, emang sengaja keluar kota gitu loh, Kak, se 1 keluarga besar terus kayak nyewa villa, kayak, terus aku lihatnya kayak seru banget. Jadi kan, eee, nye nyewa villa yang kayak besar gitu kan jadi kayak, eee, makanan itu ya jadi mau nggak mau harus, apa, pesen kayaknya, pesen gitu kan di daerah sekitar, eee, sekitar desa yang kayak masih dingin-dingin gitu jadi menurut aku lebih seru ya karena kayak outbound gitu gak sih, Kak? <laughs>
<chuckles> Mhm. Oke. Heeh heeh. Heeh. Oh. <laughs> Oh ya ampun, bener bener. Heeh. Mhm mhm, iya. Iya iya. Bener sih. Bener, itu tuh enaknya tuh itu ya, Kak, kita kayak, eee, ada keseruan tersendiri, tapi ya balik lagi, eee, kalau mau kumpul-kumpul gitu kan pasti banyak biaya yang dikeluarin ya kayak, Kakak, tadi bilang ya harus perjalanan dulu lah terus nyiapin ini itu, jadi emang ada plus minusnya sih ya.
Heeh. Mhm. Betul. Heeh heeh. Heeh. Iya sih, betul. Betul betul. Heeh. Heeh, betul betul betul, jadi kayak, eee, apa ya tapi selalu yang, eee, yang paling dipentingin dan yang paling diributin tuh kayak makan apa makan apa gitu ga sih, Kak?
Mhm. Heeh. Bener bener banget itu kayak belum lagi kalau semisal, eee, tiap orang kan seleranya beda ya, Kak, wah itu susah sih, susah banget.
<chuckles> Heeh heeh. Hmm, betul, heeh, betul betul, nah terakhir kali itu yang Lebaran kemarin, Kak, aku tuh kayak, eee, ya itu aku kebayang kan opor ya ampun itu kayak rasa jadul kan, terus aku kayak inisiasi kayaknya bawa pizza seru nih, karena kan banyak sepupuku yang seumuran dan ada yang lebih tua juga kan jadi kayak, eee, menghibur lah gitu lah waktu aku bawa ternyata bahkan yang tua-tua pun ngambil. Jadi itu kayak habis padahal tuh yang, eee, 1 meter tuh loh, Kak, pizzanya 1 meter tuh loh. Iya, habis jadi kayak heeh, 1 orang tuh ambil 4 minimal lah terus kayak gak nyangka ya. <laughs> Iya bener bener kayak nggak nyangka ya ternyata orang-orang tua ini juga suka pizza gitu loh. <chuckles>
Heeh heeh. <laughs> Mmm. Oke, heeh heeh. Mhm mhm. Lucu banget. <laughs> Iya iya, wow wow. Buset, banyak ya. <laughs> Suka, bener banget jadi itu sih, Kak, kalau menurut aku kumpul keluarga kapan pun itu pasti makanannya tuh banyak banget gak tau kenapa kayak bawaan aja gitu loh. <chuckles>
<laughs> Heeh heeh. Heeh? Heeh. Betul. Betul betul karena kayak apa ya, daripada bingung ngobrol makan aja deh gitu kali ya. <chuckles>
Oh wah nah bener, sih ya ampun. <laughs>
<laughs> Oke ini seru banget sih, Kak, heeh, bener bener, eee, lain kali kita ngobrol lagi ya, Kak, ya?
Seneng banget nih ngobrolin mhm. Boleh makasih ya, Kak, udah cerita sama aku.
Oh, oke. Iya.